Слушай, у меня такая проблема есть. Я за собой замечаю, что у меня периодически случаются вот эти самые пресловутые импульсивные покупки.
Так.
Ну, например, я, вот, там, м, не знаю, мимо какого-нибудь магазина с одеждой прохожу, и там какая-нибудь кофточка висит. Я, вроде как, зашла, она, вроде как, такая интересная, там, померила, купила, да.
Понимаю. Мгм.
Или вот, э, даже не одежда, а вот какие-нибудь просто такие, знаешь, там, украшения декоративные, всякие, там, финтифлюшечки для дома, там, не знаю. Зашла: "О, красивый подсвечничек стоит". Или, там, красивая, прикольная какая-нибудь солоночка стоит. И вот что-то такое, вот, я как-то покупаю, особо не задумываясь иногда.
Да. Да. Мгм.
А потом дома, через какое-то время, я начинаю понимать, что вроде как и кофточку эту мне, то ли нечем носить, то ли я её просто не носила по какой-то причине, я не знаю, там, да никогда с момента покупки.
Бывает.
Вот то ли подсвечники эти как-то, вот, не смотрятся, и как-то не знаю, куда их приткнуть, и солонку эту я что-то не использую. А в моменте казалось: всё такое классное, всё такое интересное, так хочется купить, такое всё, вот, замечательное, и вот, не знаю, мне как с вот этими импульсами справляться, то есть как-то вот непонятно, как с этим бороться. Да, сложная это такая ситуация.
Да уж. Это сложно. Да. Ты права. Действительно, непростая ситуация. Скажи, а ты больше хочешь поговорить о своих эмоциях, впечатлениях, что ты чувствуешь в этот момент? Или всё-таки получить совет, как, вот, бороться с этими внезапными импульсами?
Ну, вот я всё-таки хотела бы как-то минимизировать вот такие импульсы, потому что, видишь, потом вот я как-то остаюсь с вещами, которые я или не использую, или не пойму, как использовать. То есть явно мне это не нужно было, но я же зачем-то это сделала, вот, мне как-то, вот хотелось бы м, не знаю, какой-то способ, алгоритм, вот как с этим можно бороться, или как, не знаю, как хотя бы меньше этих импульсивных покупок делать. Вот что-то такое.
Да. Понимаю тебя. Да, действительно, это непростая проблема. Э, если ты уже замечаешь, что это действительно стало в твоей жизни проблемой, и такие вещи уже накапливаются у тебя дома, и ты понимаешь, что это лишние траты. То есть, <clears throat> соответственно, ты, скорее всего, чувствуешь какое-то сожаление, что ты совершила эти покупки. И это чувство неприятное, я тебя понимаю, да. Очень неприятно осознавать, что ты себя не контролируешь, да, и покупаешь, э, какие-то ненужные вещи, тратишь на это деньги, которые не так легко зарабатываются. А, конечно, я очень сочувствую твоей ситуации, но уже хорошо, что ты об этом задумалась и хочешь это исправить. Скажи, а вот когда происходит эта покупка, вот что ты чувствуешь в моменте, э, когда совершаешь эти покупки без плана?
Мгм. Да. Да. Абсолютно, да. Мгм. Ну, знаешь, в моменте всё вроде как, ну, хорошо и прекрасно, да. То есть я там, допустим, если вот история с теми же подсвечниками, я там, допустим, в магазине, где всякие вот такие вот вещи, там декор для дома, всё, всё вот такое вот продается, и слушай, ну там же ж в принципе ты ходишь между этими полочками, и всё такое красивое, всё такое интересное, всё хочется потрогать, всё хочется рассмотреть. Ну и вот, и вот хочется, конечно, на фоне всего этого приобрести вот этот вот подсвечничек, и в этом моменте всё так вроде как замечательно, интересно, ну вот, не знаю там, приятное проведение времени, можно вот так вот это назвать. М, вот как-то так.
Да. Да. Мгм. Понимаю тебя. А скажи, а вот осознание того, что это ненужная вещь и что вроде бы как-то и к интерьеру она никуда не подходит, а, вот это осознание ненужности этой вещи, оно как быстро наступает? То есть буквально когда ты домой приходишь, или <clears throat> всё-таки требуется для этого время?
Ну, вот тут, если задуматься, то знаешь, пожалуй, немножечко попозже всё-таки, то есть когда ты вот только приходишь домой вот с новой вещью, с новой там коробочкой, то всё-таки как-то ещё вот последствия вот этой вот, ам, м, приподнятости, что ли, от покупки, оно всё ещё остаётся. Знаешь, ну, кому же не нравится? Ты знаешь, как в детстве: "Мама пришла с работы принесла вкусняшку". Да, <chuckles> хочется разобрать сумки. Вот и в этом случае, наверно, так, потому что ты вот приходишь с этими красивыми новыми пакетиками, что-то там так красиво упаковано в них, вот интересно же, классно, всё ещё вот это ощущение у меня оно есть. А потом, через какое-то время я просто вот, ну, на практике вижу, что, ну, не использую я это. Вот как я и оно у меня стояло в красивенькое в коробке, так оно там красивенькое в коробке и лежит. И как-то, э, и начинаешь уже как бы специально думать: "Так, а куда бы я могла этот подсвечник впихнуть?". И понимаешь, что на эту тумбочку вроде не, на этой тумбочке вроде бы уже тоже места нет, и туда как-то, а здесь вроде как немного мешать будет, допустим, там на кухонной столешнице. И вот тут как-то и понимаешь, что вот в коробочке оно лежит красиво и, скорее всего, если так, знаешь, положа руку на сердце, там оно и останется лежать, да.
Мгм. Понимаю. Да, конечно. Мгм. Понимаю. Да, бывает. Да. Мгм. Да. Да, неприятно, конечно, это осознавать. Скажи, а как ты думаешь, почему вот происходят такие внезапные вот импульсы что-то купить, и вот такую радость ты получаешь? Как ты думаешь, с чем это связано?
Мгм. М, ты знаешь, я как-то особо выделить причину не могу, но, мне кажется, вот особенно в плане с домашним, м, декором, что как бы я уже было такое, покупала я такое, мне кажется, если вот так действительно попробовать отстраниться, попробовать проанализировать
Да.
то, возможно, это вот, не знаю, хороший маркетинг что ли, если так коротко описать.
Ага, да, ты права, это тоже работает. Мгм.
Ну, то есть оно же всё так, да, да, вот ты заходишь в этот магазин, а там всё так подобрано, как-то так по-умному расставлено на полочках, в каком-то таком, может быть, хорошем свете выставлено. И вот, не знаю, какая-то такая вот атмосфера покупочная тебя вот заражает что ли, я даже вот не знаю, как это правильно описать, и вот как-то вот так вот и получается. <chuckles> Вот, э, не знаю, как с этим бороться. <chuckles>
Да, ты права. Мгм. Это хорошо, что ты озн осознаёшь. Да, с этим действительно тяжело рабо э, работать и бороться, потому что это работа других людей, которым платят большие деньги за эту работу, да, и они её хорошо выполняют. Скажи, а как тебе, например, такая мысль, что вот в отделы, например, с декором, где всё прек красиво украшено и столько много соблазнов, если у тебя, э, допустим, нету задачи что-то купить, там подарок или для себя, неважно, то ты туда просто не заходишь. То есть, э, регулируешь свои посещения, м, как бы, э, чтобы не соблазниться, потому что выйти без покупки с таких отделов тебе тяжело. Как ты думаешь, такая <chuckles> мысль, а, приживётся у тебя?
М. Вот, да, мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну, вообще мысль, конечно, интересная, да, если вот, вот как-то избегать самого источника вот этого соблазна, если ты знаешь, что вроде как особо ничего хорошего из этого не получается. Но иногда сложно, то есть, в принципе, иногда, наверное, возможно. То есть если ты там знаешь, что, не знаю, тебе нужно зайти в какой-нибудь продуктовый и там по соседству где-то еще вот этот вот декор, в принципе, наверное, можно себя запрограммировать, так что вот так. Мы идем только за продуктами, мы там никуда больше не заходим.
Да. Отлично! Мгм, ну смотри, а й Да.
Иногда сложнее, конечно, да.
А ещё такой вариант, что если всё-таки, а, тебя затянуло в такой отдел и есть неопред непреодолимое желание что-то купить, то есть всё-таки останавливать себя. Хорошо, я вот беру на заметку эту вещь. Можно её сфотографировать, да, но, м, как бы, не делать импульсивных покупок сразу. То есть да дать себе время, что, да, она мне понравилась, я еще, я её хочу купить, но не сегодня. Вот, если завтра она мне будет так же нравиться, то есть я вернусь и обязательно куплю. Вот, а ещё лучше для интерьера заранее продумывать, что тебе нужно, в каком цвете, какие-то вещи. И вот, например, покупать не 1 вещь, а вот сра если у тебя какое-то желание поменять что-то в своем интерьере, сразу при прикинуть, что ты хочешь, там подсвечники, статуэтку какую-то, и вот сразу купить, чтоб лишний раз всё-таки в такие отделы не заходить, а если уже и заходишь, то не покупать сразу. Как считаешь?
Мгм. Мгм. Так как Мгм. Ага. Мгм. Мгм, так. Ага. Мгм, слушай, вообще, мне кажется, это даже может, пожалуй, сработать, да. То есть, наверно, это имеет смысл, если действительно, вот, попытаться осознанно продумать, так что у меня сейчас в интерьере есть и чего там, допустим, не хватает или даже не не хватает, но что в принципе могло бы подойти. То есть как-то понять для себя, не знаю, там: м, текстуру, цвет, что-то вот такое, то, наверное, действительно будет легче не покупать сразу что-то. Ну вот, с теми же подсвечниками да.
Да, то есть дать себе время, мгм.
С тем же подсвечником у меня было, что, э, вот он у меня лежит в коробке, потому что я, как бы, например я вижу, что так Ну, вот это вот посмотрела, я он мне понравился, я его купила, я его принесла домой, и вот сейчас, спустя, там, пару месяцев, он у меня всё ещё лежит в коробке, потому что я вижу: ну, вот, как-то он не совсем подходит по оттенку к остальным, вот, цветовым решениям моего интерьера, вот как-то так.
Да, бывает такое.
Вот, возможно, если бы у меня действительно какой-то такой план был, возможно, я бы его и не купила и поняла, что он не подходит мне по цвету уже в самом магазине. Так что, в принципе, здравое зерно в этой мысли действительно есть, слушай, да.
Ну да.
Ну, вот откладывать, мгм.
Да, когда ты делаешь делаешь фотографию, приходишь домой, вот смотришь, а, открываешь её и смотришь, в какой угол тебе её поставить. Иногда действительно смотришь и думаешь: "Ну да, это очень красиво и будет поднимать мне настроение. Вот, можно купить". И сразу, если есть ещё какие-то задачи что-то обновить, а, купить в этом же стиле, чтобы не было много разных вещей, которые потом не сочетаются друг с другом. И это пок поможет тебе вот, э, не делать лишних трат на такие покупки импульсивные.
Мгм. Да. Мгм. Мгм. Ну и да, получается, что если ещё сразу продумать сразу несколько вещей и за всеми ими, так сказать, в один поход по магазинам отправиться, то потом, наверное, будет и меньше желания, что ли, ещё раз в какой-то подобный магазин заглядывать. Ну, хотелось бы, чтобы так вот, да, чтобы так оно осуществилось. Ну вообще, слушай, вообще очень хорошая, на самом деле, идея. Если возможно вообще избегать такой поездки, как-то вот не планировать, не заходить. А если уже притянуло, всё-таки как-то вот попытаться себя остановить и лишний раз подумать, подойдет ли, как это использовать. Вот как ты говоришь, да, вот идея с фотографией мне нравится. Именно сделать фотографию, прийти домой, прикинуть, так сказать, в живом интерьере, куда это можно всунуть, подойдет ли вообще. Очень хорошая идея, слушай. Мне прям нравится. Спасибо тебе большое за такой совет. Я очень надеюсь, что вот у меня получится всё это применять и какие-то мои импульсивные покупки не случатся ненужные абсолютно.
Скорее всего так. Да. Да. Точно. Рада была тебе помочь, у тебя обязательно всё получится.